طيب أنت أنت ال إيه إيه اللي حرّكك برضه إنّك أنت يعني تدوّر ورا الحاجات دي؟ هل مثلًا آآ، شُفت فيلم كان بالنسبة لك مشوّق جدًا إنّك أنت تعرف قصّة مثلًا جديدة، آآ، هل مثلًا حَدَث حَدَث مرعب مثلًا، ال الناس بدأت تتكلّم فيه في الأخبار أو في وِسط أصحابك أو كده فده خلّاك أكتر عندك دافع إنّك أنت تستكشف الكلام ده والَّا الموضوع بدأ معاك إزاي؟
آه بالضبط، هو الموضوع بدأ معايا من خلال الأفلام وكمان ال القصص الصوتية، خلّاني أتجّه للموضوع لإن هو الموضوع مش منتشر زي الأفلام التانية، أو عليه إقبال آآ، زي مثلًا الكوميدي أو ال الرومانس أو ال النوعية التانية من الأفلام. لذلك الموضوع كان يعني مُثير لل لفضولي نوعًا ما، وكمان يعني مُثير كمان يعني لل للقراءة والإطلاع وال وللشغف يعني. فده خلّاني أتجّه ليه أكتر وكمان آه، هو مرتبط بحاجات كتير، آآ، ز زي مثلًا أفلام كانت آآ، iconic جدًا في ال في السينما، في هوليوود وكمان
تمام، إمم. آه. جميل، جميل.
وكمان مواضيع يعني نوعًا ما، كانت بتُثير يعني فضول أكثر الناس في العالم، يعني منها من ضِمنها مواضيع مشهورة جدًا.